そうですね、レジンうん。
ええ、あ、なんか自然系の、なんか、ま、動物の革だったり。そっち系にも興味あるんですか？そのアクセス
はい。 うん、ふん。 あ、レザーめっちゃ好きですね。
ああ、やっぱりそうなんすね。
はい、でもレザーも、レザーも結構道具がいるからそうなんですよね。だからレザーはやったことはないけど、あの、買うのは好きですね。こう味が出るからうん、かっこいいじゃないうん。
はい。 いや、確かに。 あ、オッシュ、うい、はい。 はい。 うーん、うん、ふんふんふん。それこそ時代で、時が経てば経つほど色味だったり、触感も変わってきますもんね。
うん、そうですね。はい。
うわ、すすごい、やはりやはりもう普段から、アンテナの感度が高いすね、アクセサリー。<laughs> ですよ、絶対そうですよ。お話聞いてて
はい。<chuckles> いや、ありがとうございます、そんな。 うん、はい。
ああ、じゃ、ゆくゆくは、じゃ、もしかしたらレザー系だったり
もうなんか、今聞いたらそうだよな、レザーもありだよなって、今思いましたもん。はい。
ですよね。で、それこそレザー系だったり、いや、なんか羽、鳥の羽とか使ったやつだと、その、ね、民族だったり、文化に根付いたものも、たくさんあるじゃないすか。なんか面白そうね、ところもあり、すね、ありそうですよね。面白みはそこですごい。うん。
あ、はい、うん。 はい。 そうですね、素敵ですよね。うん、うん。 そう、だからシルバーとかだと、こうレザーにも組み合わせられたりもするし、いいかもしれないですね。
ああ、そっか。 いや、発展できそうですね。いろんなもの組み合わせて。
確かに、うん。
え、どうなんす、日本のアクセサリーってのもあるんですか、一応？
はい。 ん？日本の？
日本の、なんですか、例えば平安時代のとか、あるんですかね。アクセサリーと呼ばれるもの、日本の。
はい。あ、でもなんか、あると思います。なんか七宝焼の、とかがこうなんかガラス焼いたやつとか、そういうのって多分日本のなんで、うん。
ああ、はい、はい、はい。そっかそっか。そっか、かんざしだったり、そっか。
はい、そうです。ガラスのとんぼ玉？とか、うーん。
あ、そうですよね。 いや、確かに言われてみれば、普段、いろいろあるんですね、アクセサリー言われてみれば。
そうでね。 うん、だから結構そういうコラボじゃないけど、広げていけたら、もう一生楽しいかなって思います。
はい。 いや、確かに、ね、ちょっとしたアクセサリーつけるだけで、気持ちも変わってきますし。それこそね、作る楽しみもあるから、いやなんか、アクセサリーの見方が、お話聞いてすごく変わりました。
はい。 そうですね。うん、はい。 あ、そうですか、嬉しいです。頑張って作ります。<laughs> はい。
うん。あ、いえ、<laughs> ぜひぜひ。ほんと貴重なお話、ありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。はい、はい。
はい、また機会があればお願いします。